Destek verirken tükenmemek için neler yaparsın?
Ya, aslında sınır koymaya çok çalışıyorum. Yani hem kendi duygularımı hem de karşıdakinin hayatına, böyle, sağlıklı bir sınır çizerek daha çok tükenmemeye çabalıyorum diyebilirim her konuda manevi bir destekte özellikle.
Hıı. Mantıklı. Hı hı, yani, eee, burada sınırdan kastın ne tam olarak? Biraz daha açar mısın onu?
Yani, şöyle, mesela, ımm, bir örnek üzerinden ele alalım, yani, yakın bir arkadaşımın belki hayatında, eee üzü üzüldüğü zamanlar, belki tükendiği zamanlar olabilir. Mesela ona destek olmaya çalışırım, yanında olurum. Duygularını paylaşmasında, kendini anlatmasında, eee, yanında olmaya çalışırım. Eee, bazen o ağlarsa ben de yanımda ağlarım ama mesela, eee, onu iyi yapmak için çok, ııı, böyle, üzerine gitmem. Daha çok onu kendi sürecine bırakırım. Ge yani, yanında olurum ama kendi sürecinde iyileşmesini isterim. Çünkü benim desteğimle iyi hâle gelmesi onu birazcık kendine karşı, eee, bunu yalnız kaldığında yapamayacağı anlamına gelir. O yüzden, eee, onun da sınırını korumaya çalışırım. Yani, kendine güvensin ve o süreci kendi kendine atlatsın, yani bu bunu kolaylaştırsın diye. Bu şekilde.
Evet. Tamam. Anladım. Mantıklı. Hı hı. Hıı, ya Yani, aslında, eee, bir metafor olarak kullanmak gerekirse, mesela akan bir nehirden örnek vermek gerekirse sen o nehri yönlendirmek yerine o akışla beraber, o akışa eşlik ediyorsun aslında, yanında duruyorsun sadece onun. O o
Hı hı. Aynen öyle. Yani, destek oluyorum, birlikte akıyoruz, sonra bazen ayrılıyorum, bazen geri birleşiyorum gibi bir şey olabilir, evet. <chuckles>
<chuckles> Hı hı. Anladım. Aslında çok güzel bir şey bu, ya. Hele böyle bir arkadaşının olması değerli çünkü aslında o bizim yönlendirme dediğimiz olaylar biraz da, yani, ufak da olsa yargılamaya da giriyor. Çünkü sen orada yönlendirmeye kalktığının neyi doğru, neyi yanlış yaptığını anlatmaya başlıyorsun bir yandan ama senin yaptığın gibi onun yanında olursan, yani, bir arkadaşım olsa benim böyle, yani, şey olurum, yargılanmadığını hissetmek aslında her şeyi konuşmana çok fazla yardımcı oluyor bence.
Kesinlikle. E, tabii ki de. Aynen öyle. Ya, ba buna çok, o kadar güzel yerden yakaladın ki buna çok dikkat ederim ya. Gerçekten çok dikkat ederim. Ya birini din d gerçekten dinleyebilmek için de birazcık, yani, onu yargılamadan, ona gerçekten anlamaya çalışarak yaklaşmak gerekir. Zaten yargıladığın bir insan sana gelip kendini anlatmaz. Çünkü kötü hisseder, yani, yargılanmasını niye istesin? Kim kim kendinin yargılanmasını ister? Iıı, bu bu çok önemli bir şey gerçekten. Hani, ııı, hata da yapıyorsa yanındayım. Eee, doğruyu da yapıyorsan yanındayım. Ne yapıyorsan yap, hata olarak, gö ha yanlış olarak da görmüyorsan, yine ben buradayım. Hep böyle derim, yani. Ben buradayım, sen içinden geleni yap, yanındayım diye, böyle daha çok güven veren bir taraftan konuşmayı çok severim, yani. Yaparım da bunu, aynı zamanda sadece konuşmuyorum. <chuckles>
<chuckles> Evet. Tabii ki. <chuckles> Aynen öyle. Evet. Hı hı. Çok güzel. Harika ya, gerçekten. Yani, çok çok önemli bir özellik bence. Özellikle değer verdiklerine karşı, böyle, yanında dura olduklarını hisset hissettirmek, yani, herkesin bence hayatında olması gereken biri. Peki, burada mesela <chuckles> sen şey olarak kendini nasıl düşünürsün? Empati yeteneği yüksek biri olarak düşünür müsün?
Keşke, evet. <chuckles> Çok. O kadar çok ki. <chuckles> Ya, bu bazen yorucu oluyor, evet.
<chuckles> Peki, evet, tam onu soracaktım ben de. Bu çünkü konuşmandan da anlarım, empati yeteneğin yüksek birisin. Bunun, eee, genelde insanlar çok şikâyet ederek anlatırlar aslında iyi bir şey gibi değil de. <chuckles> Yoruluyorum, işte, "Bu kadar empati kurmak beni üzüyor." anlamında, hani, duygusal olarak ı o üzüntüyle hissettiğin için karşındakinin doğal olarak bir duygusal yorgunluk olabiliyor. Sen bu konuda neler hissediyorsun?
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Yani, aslında, ııı, empati yapmak beni, eee, şey açısından çok zorluyor, ilişkilerimde değil de, mesela, sosyal medyada gördüğüm bir haberle falan ben direkt, böyle, gözlerim do doluyor, ağlıyorum falan. Yani, bazen gerçekten üzülmemek için sosyal medyaya, ııı, girmiyorum, bakmıyorum, falan. Çünkü o konuda çok empati düzeyim çok yüksek ama bunu psikoloğumla konuştum, pis terapi alıyorum bu arada. Gerçekten, <chuckles> dedim ki, hani, bu normal değil, ya, ben niye her şeye ağlıyorum. Hatta, böyle, erkek arkadaşım var, artık benim ağlayabileceğim, bazen birlikte bakıyoruz, ağlayabileceğim olayları hemen sezip bana böyle, sarılıyor, dokunuyor falan, ağlayacağımı biliyor çünkü. <chuckles> O bile anladı artık. <chuckles> Onu ya, psikoloğumla konuştum ve şey dedi, psikoloğum, bence, hani, ya, benceli konuşmaz bu arada, bu bilgiyi de vereyim. Psikolog şöyle demeye çalışıyor, sen, ııı, o gördüğün haberlerden kendinden birer parça bulduğun için, eee, üzülüyor da olabilirsin. Hani, canın daha çok yanıyor, olabilir. Belki orada, eee, böyle, çok, hani, kötü hâlde bir çocuk görüyorsun. Tamam, onun kötü hâli fiziksel olabilir ama sen çocukken kötü hissettiğin zamanlar olduysa onu görüp ondan dolayı ona duygulanıyor da olabilirsin, demeye çalışıyor. Eee, çok doğru geldi. <chuckles> Evet.
Hı hı. Ya. Mantıklı. <chuckles> Ne diyor? <laughs> <chuckles> Ya. <laughs> E, bun Hı hı. Ev <laughs> A! Hı hı. Evet. A, çok mantıklı bir yerden yaklaşmış. Evet, aslında dediği gibi, yani, böyle, zaten hep, zaten bizi duygulandıran şeyler veya çok sevdiğimiz şeyler veya hiç sevmediğimiz şeyler genellikle kendimizden bir parça bulduğumuz şeyler olmuyor mu? Böyle içselleştirdiğimiz. Bir şarkı dinlerken, ne bileyim, bir film izlerken senin gibi belki sosyal medyada bir içerik gördüğümüzde bizim gözlerimizi doldurtan şeyler ya, niye, mesela, romantik böyle melankolik parçalar dinlenir, üzüntü, hüzün yaşanır? Çünkü bir sevgilini hatırlatır, eski bir aşkını hatırlatır, senden bir parça hatırlatır ve bu yüzden sen de a ağ ağlarsın, duygulanırsın. Bu konuda, iyi psikologlasın devam et. <chuckles>
Aynen öyle. Evet. Çok güzel bir yol. Hı hı. Aynen öyle. Tabii ki. <chuckles> Evet, gerçekten çok güzel anlattı, yani, be benim için çözülme anıydı ama senin dediğini de gerçekten çok yapıyorum. Mesela bazen bir şarkıyı dinliyorum, çok güzel bir ilişkim var ama ağlıyorum yani. Ama mesela o aşk şarkısı olsa da orada hissettirdiği duygu, mesela, bana babamı hatırlatıyormuş gibi geliyor, mesela onunla ona ona duyduğum sevgiyi. A, diyorum, ben galiba bu yüzden duygulanıyorum falan. Çok garip aslında ama, hani, bir yandan da anlamlı bir şey, yani. Kendimi çözümlerken kullanıyorum yöntemi. <chuckles>
<chuckles> Hı hı. E evet. Hımm. Çok çok garip. Kesinlikle. Ya, bence burada senin yaptığın şu anlamda çok güzel bir şey, eee, hissettiklerini çok güzel anlamlandırabiliyorsun. Şu an niye hissediyorum ve ne hissediyorum? Bence bu 2 soruyu günümüz çağında insanlar çok fazla kafa yormuyorlar, üstlerine ve bundan dolayı ben niye üzgünüm, niye, işte, stresliyim gibi şeylerin cevabını bulmakta biraz da bundan dolayı zorlanıyor olabilirler. Çünkü ne hissediyorum, niye hissediyorum, bu soru cevapları bulamayınca o belirsizlik içinde hayat gelip gidiyor ya, aslında bir şekilde.
Evet. Çok severim. <chuckles> Maalesef. Hı hı. Kesinlikle. Aynen öyle. Ya, o kadar güzel söyledin ki gerçekten çoğu insan, yani, hani, nehirden bahsedeceksek orada savrulan bir dal parçası gibi yaşıyorlar, affedersin. Yani o kadar yönünü bilmiyorsun ki. Ama onları da anlayabiliyorum çünkü kendimizi çok tanıyamadan, eee, bir hayat geçiriyoruz maalesef. Hani, bu belki ebeveynden de kaynaklanabilir. İ k sağlıklı sınırları olan, eee, işte çocuğa bir birey olarak gören, belki de ilgiyle büyütmeyen ebeveynler, eee, bir noktada öyle çocukların, eee, sonucu oluyor. Eee, ve ben de bence öyle bir çocuktum. Eee, çok ilgiyle büyümemiştim ve Evet, çok savrularak büyümüşüm. Yani, kendimi neyi seviyorum bile bilmiyordum açıkçası çoğu zaman ya da neden mutsuz olduğumu da çok anlamıyordum. Bazen hani, yine ağlamaktan konuştum da çok ağlarım. Ağlayan bir insandım. Hâlâ da öyleyim de. Hani, eee, terapiyle birlikte benim de kendimi keşfetme yolculuğum başladı, işte, bir noktada daha mutlu biri oldum. Bu soruları sorabildim kendime mesela.
Kesinlikle. Hı hı. yüzde yüz Evet. Çok haklısın. Hı hı. Çok ilgi görmedim mi, diyorsun? Hı hı. Anladım. Hı hı. <chuckles> Süper. Evet. Harika. Yani, bence burada biraz önemli olan şey de artık, eee, özellikle belli bir yaşa gelince eb e, herkes ebeveynlerinden bazı travmalar alıyor. E, travma dediğimiz şey de aslında biraz, eee, kalıtsal bir şey, onu yani dededen toruna Tabii, yani osi bizim ebeveynler de travmalar yaşıyorlar. Ey o yaşadığı travmaları sana aktarmak istemiyor ve bir şekilde fark etmeden aktarıyor. Hatta hep şey derler ya, anneme benzemeyeceğim veya babama benzemeyeceğim dersin, 40'ında bir bakarsın aynısı olmuşsun. <chuckles> Aslında <chuckles> Değil mi? Bilinçsizce maalesef travma aktarımı yapılıyor çünkü senin dediğin gibi, eee, bi bilinçli olunsa bile onlar da ebeveynler de bir travma yaşadığı için çocuğa da ister istemez aktarıyor. He, A travması yaşamıştı, onu aktarmıyor ama B travmasını aktarıyor sana. Yani bu konuda
Aynen öyle. Öyle m <chuckles> Evet, ya, maalesef. <chuckles> Çamurlu su deneyi va aslında görmüş müydün hiç? Hani, böyle, eee, anneannenin çamurlu, uuu, bir bardağı var, içinde su var işte. Onu kendi kızına döküyor. Kızı da geliyor kendi çocuğuna ama k eee, o çocuk eğer bunu kırmak isterse, mesela ben o çocuğum, kırmak isterse suyun altında tutup suyu berraklaştırıyor, yani çamuru dışarıya atıyor. Aktarmamak için. Böyle gibi bir şey.
Hiç görmedim. Nedir? Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Harika! Mesela, kesinlikle. Evet, evet. Yani o o oradan da şeye bağlayacaktım. Yani, hepimiz bir travma ediniyoruz. Artık belli bir yaştan sonra biraz da şey, eee, o travmalar da aslında senin kim olduğunu belirliyor, iyi ya da kötü. Şeyi kabullenmemiz gerekiyor, kimi insanlar çünkü benim travmalarım var, benim üstüme gelmeyin, ben böyleyim falan tarzı
Hı hı. Kesinlikle. O biraz ergence geliyor bana ya. <chuckles>
Aynen. Ama artık mesela 30 yaşındasın, bu travmalarla beraber yaşayıp mesela çok ağlandığından bahsettin ya, bu artık senin için mesela üzücü bir şey olmamalı, bu senin artık kişiliğinin bir özelliği, ağlayan duygusal bir insansın ve olabilir bu kötü bir şey değil ki. Art niyetli olmadıktan sonra, kötü bir niyetin olmadan sonra herkes her özelliği, ya, i beraber yaşayabilir. Önemli olan bunu depresyona sokmayacak şekilde devam ettirmek bence. Sen ne diyorsun?
Evet. Tabii. Hı hı. Kesinlikle. Evet, kesin ya psikolog gibi konuşuyorsun, bak. <chuckles> Çok güzel. Ya, şey bir de bence bu, uuu, kurban psikolojisi, yani, tamamen, hani, benim travmam var, işte, bana dokunmayın. Ya, kurban psikolojisi yaşıyorsun ve seni kimse kurtarmayacak. Bu kendin olacaksın, yani, bunu yapması gereken. Eee, çünkü hepimizin var. Hiçbirimiz mükemmel, be ebeveynlerle büyümedik ama bir noktada ben tercih edi tercih ettim böyle bir, eee, insana dönüşmeyi. Yani, mesela terapiye hem maddi hem manevi çok büyük, eee, bir şey, iii, harcıyorum, yani ve, eee, bu benim tercihim, böyle bir insan olmak benim eserim. Bir noktada bazen şey diyorum, kendi kendimi büyüttüm gibi hissediyorum, diye. Vallahi öyle yani, gerçekten. <chuckles> Evet, kendi kendimi, ço ebeveyni oluyorum, çocuğu oluyorum falan. Hani, eee, o bana çok böyle hele ki belli bir yaş sonrası, bu arada, hani, belli bir yaş derken belki 20 sonrası falan, 18-19'u da kabul ediyorum, hadi içimde, ergenlik diyorum ama 20 yaş sonrası, hani, bence birazcık daha farkındalığın gelişmesi gereken bir artık dönem ve o insanlara da, hani, eee, her ne kadar yargılamıyor o olsam da içimden de diyorum, yani, bir, i sorgulasaydın en azından, eee, diyesim geliyo açıkçası. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Kesinlikle ya. Evet. Çok katılıyorum sana. Tabii ki. Hı hı. Evet. <chuckles> Harika, çok gurur verici bir şey olmalı. Hı <chuckles> Evet. E, he. <chuckles> Tamam. Evet. Hı hı. Doğru, doğru ama maalesef, işte, şey de var biraz, eee, farkındalık nasıl yaratılır, inan bir fikrim yok. Çünkü senin dediğin gibi, böyle, biraz farkındalıklı olman gerekiyor. Kendi iç dünyanın yaşadığını, stresin, ne bileyim, çü şey gibi düşün mesela, eee, çocukluktan beri istismar ediliyorsan
Evet. Hı hı.
anlamazsın istismar edileni, istismarın ne olduğunu, nor s aynen sana normal gelir o. Dışarıdan bazen gerçekten birinin dokunması gerekebiliyor ya. O o zaman da daha üzücü oluyor. Çünkü karşıda gördüğün insan hiçbir şeyin farkında değil.
Çünkü normal sa sanarsın. Evet. Ya, evet. Çocuğa zaten neyi, eee, gösterirsen onu normal olarak algılıyor, yani. O, bir, mesela, ben kendim için çok üzücü bir örnek vereceğim. Mesela, benim annem beni çok ö dövüyordu, yani, annem çok şiddet gösteren bir anneydi ve, eee, öğretmenim de, ilkokul öğretmenim de mesela bana vurmuştu. Ya şimdi düşünüyorum büyüyünce, ya diyorum, beu bana o kadar garip gelmedi ki çünkü annemden zaten dayak yiyordum, her şeyde, k yaramazlık yaptığım falan, eee, ve şimdi, mesela, benim çocuğuma biri, bırakın, hani, eee, dövmeyi, hakaret bile etse ortalığı ayağa kaldırırım ben. Ama, çocuğum yok bu arada ama yine de düşününce bir empati yapıyorum. Eee, çok garip geliyor ve diyorum ki herhâlde, hani, bunu normalleştirdiğim için aile evinde, özellikle en çok güvenmem gereken kişi tarafından bunu gördüğüm için öğretmenin yapması bana garip gelmiyordu diye düşünüyorum. Ay, ağlamadan da anlatabildim bu kısmı. <chuckles> Evet, biraz üzül üzülüyordum, yani. Bunun gibi. Çok, çok örnek, eee, yaşa yaşıyoruz kendi hayatımızda da sorguladığımız da anlıyoruz işte bazı şeyleri.
Aynen. Hı hı. Hı hı. Evet. Oradan görmüşsün. Hı hı. Aynen. I değil mi? Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Helal olsun. <scoffs> Çok haklısın bu konuda. Yani, dediğin gibi, işte, bu verdiğin örnekte de çok bariz. Kimis kimi çocuklar uyuşturucuyla başlıyor ya hayatına. Bu meşhur duyduğumuz oyuncular var, 1-2 tane, mesela, Robert Downey Jr. Tabii Demir Adamı oynayan insan. 9 Yaşında uyuşturucu ile tanışmış, babası uyuşturucu bağımlısı diye ve adam diyor ki ben e ergenliğime kadar uyuşturucunun uyuşturucu olduğunun konseptinin farkında değildim, diyor. Yani, normal bir şey zannediyordum, diyor. Yani, evet, yani, işte, buradan, yani, o kadar yaşadığımız şeyler. Mesela, senin özelinde biraz daha dönersek şeyi de sormak istiyorum sana. Mesela, hayır deme konusunda nasılsın? Hayır diyebiliyor musun insanlara?
Ay, çok kötü. A, öyle mi? A! 9. İnanmıyorum! Ay çok iyi. <chuckles> Çok da severim hayır demeyi. <chuckles> İşte, bu da sonradan oldu, yani. Yine sonradan kazandığım bir özellik olabilir. Kendimi, eee, çok güzel ifade ettiğim için bazen hayır, sert bir hayır olmuyor, yani, hatta çoğu zaman çok naif bir yerden söylerim kendimi açıklayarak. Bir şeye gitmek istemiyorsam bile ya da bir şeyden hoşlanmıyorsam bile çok güzel açıklarım, yani. Eee, babamla annemle de aynı şekilde bu, o, gerçekleşir. Mesela, babam bazen iş yerinde olan üzücü şeyleri anlatıyor. "Bunu bana anlatman hoşuma gitmiyor." diyorum. Bazen anlamıyor. Sonra bir sonrakinde annemle ilişkisini anlatıyor, işte, tartışmaları. Bu da söylüyorum, anlamıyor. Bir sonrakinde telefonunu açmıyorum, mesela. Hani, bu bir hayırdır. Eee, sonra artık şey mi, "Kızım, ben seni çok özledim, lütfen beni bir kez olsun arar mısın?" falan yazıyor böyle. <chuckles> Böyle çok tatlı bir yerde, kıyamıyorum, "Tamam." diyorum, "Arayacağım ama bak beni kızdırıyorsun." falan yapıyorum. Hani, hayır demeyi, bazen zorlansam da, hani, eee, belki sınırıdır bu, a e, telefonunu açmıyorum adamın, ne yapayım ya, üzülmemek için. <chuckles>
<chuckles> Süper. Hı hı. Harika. Süper. Hı hı. Hı hı. <laughs> Direkt. <chuckles> Ya, çok tatlı. <laughs> Ya, evet. Doğru. Evet. Sen bir aksiyon alıyorsun artık kendini korumak adına ki bu çok mantıklı bir hareket. Yani, özünde karşıdaki taraf senin hayırını anlamıyorsa senin yapacağın en mantıklı şey duvar çekmektir orada ama anladığım kadarıyla duvar çekince gayet taşlar yerine oturuyor. <chuckles>
Evet. Hı hı. Anlamıyor. Evet. <chuckles> Düzeliyor. <chuckles> Evet ya, ya bu buna ne gerek var yani? Bir kere dedim işte, yapma be adam, diyelim diyesim gerekiyor, yani, öyle.
Değil mi? Evet, evet, ya, işte, ya, orada da alışkanlıklar, oradaki karakter oluşumları, onların yaşadıkları bir de yani yaşlı insanların huylarını değiştirmek çok daha
Hı hı. Evet ya, 60 yaşındaki adamı değiştiremiyorsun, işte, böyle hep. <chuckles>
Tabii ki, tabii ki kendinden de mesela hiç görüyor musun? Böyle yaş da ilerledikçe bazı huylar artık oturmuş ve değiştirtmek çok zor onlar artık, o kadar oturmuşlar ki.
Hıı. Evet. Ya
Kendinde yaşadığın öyle mesela olayların var mı, ımm, tiklerin gibi?
Eee, kendi değiştiremediğim mi, eee, daha çok
Ya, e ya, evet, değiştiremediğin veya gördüğün, hoşlanmadığın.
Ya, aslında hiç yok, kendimi çok seviyorum, çok tatlı bir kızım. Böyle, şaka şaka, yani buradan değil de, böyle, bilmiyorum, bence, eee, birazcık neşem azalıyor ya, hayat büyüdükçe galiba bunun götü götürüsü var. Neşem çok üzülüyor. Evet ya, niye böyle oldu? Önceden daha mutlu çocuklardık biz, diyesim <chuckles>
Harika! Hıı. Evet ya, hepimizin, çok haklısın. Çok kötü yerden vurdun bizi. <chuckles> Öyleydik, öyleydik vallaha, çok haklısın. Ya, seninle bugün çok keyifli bir sohbet geçirdim, çok güzeldi.
Evet. Kesinlikle çok Benim için de çok güzeldi. Bir an psikoloğumla konuşuyormuş gibi hissettim valla. <chuckles>
<chuckles> Estağfurullah, s sadece seni dinledim. Eee, o zaman kendine iyi bak, görüşürüz.
Evet. Sen de kendine iyi bak, görüşürüz.